Et beh, en fait voilà, c'est ça. Moi, j'ai des objectifs, heu, à long terme et cetera, voilà, je j'ai envie de, heu, de perdre ma graisse, de construire du muscle et cetera, et je sais que le faire à la maison c'est, entre guillemets, «quasi, heu, impossible» à part genre, juste, en vrai, maintenir une forme physique. Mais le problème derrière ça, et beh, c'est ça, c'est l'ec les économies aussi. Parce que, bah, forcément, heu, j'ai j'ai pas, heu, non plus, heu, entre 50, et encore 50 € c'est vraiment le moins cher du moins cher, heu, vraiment avec des équipements pourris et heu, une salle basique qu'on trouve en France, heu, on va dire, c'est 100 € par mois, quoi. Donc c'est ça qui me freine, en fait.
Mouais. Mouais. Évidemment. Ouais. Ouais, d'accord. Et hem et par rapport, bah, là où tu habites, vu que tu as dit que c'était, heu, vous étiez plusieurs à habiter, est-ce qu'il y aurait pas une autre personne qui pourrait se motiver avec toi et vous le faites directement, bah, chez vous? Comme ça, à 2 peut-être que, heu, ça t'éviterait d'aller dans une salle et de payer.
Ouais. Bah, ça peut être bien mais le le en fait, là, encore une fois, le problème, comme je disais, c'est que, heu, on on a que des petites chambres, donc on a des chambres qui font, heu, allez, on va dire 8 m², heu, donc il y a le lit, il y a le bureau, il y a, heu, le l'armoire, enfin il voilà, à part, heu, faire des pompes et en étant seul, heu, c'est le seul truc que je peux faire. Et moi, j'ai vraiment envie, en fait j'ai en fait, j'ai vraiment envie d'aller à la salle mais voilà, budget budgétairement, heu, je sais pas comment dire ça, enfin le budgétairement parlant v c'est ça. Mmh, mmh, mmh.
Mouais. Ouais. Et il y a plus de place après, quoi. Heu, le budget rentre, heu, ouais, ça rentre pas, en fait, dans dans ce que tu peux, quoi. Et hem, après est-ce qu'il est pas possible, heu, c'est une petite technique, d'essayer plusieurs salles? Donc de faire, par exemple, 1 mois gratuit, un peu à droite, tu vois? Et heu et essayer, voir et en fait, chaque mois, tu changes, tu dis: «Bah, voilà, j'essaye parce que je sais pas trop» et ça te permet peut-être que si tu le fais sur 2-3 mois, d'économiser, un petit peu, à droite à gauche pour que, bah, peut-être dans 3 mois tu puisses peut-être t'inscrire dans une salle et ça te permet d'avoir un petit un petit f un petit roulement, en fait.
Mouais. Ah! Ah, ça peut être, heu ouais. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Ouais ça peut ça peut p et c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, ça peut se faire, il y a il y a des séances d'essais, il y a des choses comme ça.
Ouais, voilà. Par exemple faire des c'est vraiment des séances ou même te dire: «Bah, voilà, heu, je voudrais bien essayer 1 séance, par exemple, par semaine sur 1 mois, pour voir déjà, bah, si, heu, je suis assidu» enfin après c'est du bla bla, hein, bien évidemment, hein, mais ça peut peut-être, bah, heu, la personne de la salle va se dire: «Bon, bah, pourquoi pas? De toute façon ça me coûte rien»
Ouais. Bien sûr. Ouais. Mmh mh.
toi, bah, tu es content, ça te permet d'économiser et puis, bah, je pense qu'il y a pas qu'une seule salle au Japon qui qui te permet de faire du sport, quoi.